لأ، هو مستحيل الكتاب يتحول لحاجة مش مفيدة، أصل إزاي يعني؟ يعني مثلًا في كتاب اسمه نظرية الفسدق.
امم، إزاي بقى؟ امم. ياه! الفسدق، إشمعنى الفسدق؟ <chuckles>
آه، آه، مع إنه كتاب علمي جدًا، اسمه نظرية الفسدق، بس هو يعني كتاب معلوماتي، يعني كلّه معلومات.
إمم. أيوه، ب بيتكلم عن إيه كده يعني، لو أنت عندك أو لسه فاكر لحد دلوقتي حاجات عنه؟
هو أنا بصراحة مش فاكره أوي، إن أنا الكتاب ده قريته من 6 سنين.
آه، ده هتلاقيك بقى نسيته خالص <chuckles>
فأنا مش آه، فأنا مش فاكره خالص يعني. آآ بس يعني كان بيتكلم عن أنت إزاي ما ت ما تبقاش فاشل قدّام نفْسك، وما تفشّلش نفْسك وما تقولش على نفْسك كلام مش موجود، ماشي، وب وبدل ما تقول الكلام ده، اعمل بنظرية الفسدق وبقى شرح لِك نظرية الفسدق في الموضوع.
امم، فعلًا. امم. أيوه، ودي حاجة حلوة بجد، طَب وأنت حاسس إن أنت ممكن فعلًا استفدت بيه والّا هو كان مجرد كده قراءة وعدّت وخلاص؟

يا لهوي! <chuckles> طَب أنت إيه قرأتُه؟ والَّا لسه لحد دلوقتي ما قرأتوش؟
آه. لأ، بصراحة لسه ما قريتهوش، هو يعني الكتاب أنا سمعت إن هو نزل منه جزء تاني، بس أنا لسه ما ما جِبتوش يعني لإن أنا لسه باقرا في الروايات ولسه ما خلّصتش الروايات اللي أنا باقراها يعني.
امم. أيوه. طَب وأنت بقى شايف بما إنَّك رجِّعتنا تاني لنقطة الن الروايات وكده، هل أنت شايف مثلًا إن ممكن الروايات تفصِل الإنسان عن الواقع واللي حواليه؟ والَّا أنت شايف إنها مش حاجة مؤثّرة ومش ممكن إنها مثلًا تفصِل الإنسان خالص عن الواقع زي ما هُم بيقولوا؟
لأ طبعًا، الرواية أكتر حاجة تفصِل الواحد عن الواقع تمامًا.
امم، طيب إزاي بقى؟
يعني أنا أص أنا أصلًا كنت باحب الروايات ليه؟ أنا كنت باحب الروايات علشان خاطر هي بتفصِلني عن الواقع وعن العالم الخارجي، أول ما باجيب الرواية
ليه؟ آه.
أول ما باجيب الرواية أفتحها كده، وأبدأ أشرب مثلًا قهوة أو أشرب شاي أخضر، كان مشروبي المفضَّل قُدّام القراية، هو الشاي الأخض